हाँ, कई बार ऐसा होता है कि उ कोई भी मतलब इतनी जल्दी को अ, म कोई भी आपके साथ घुलना-मिलना पसंद नहीं करता है या कभी सामने वाले को लगता है कि मैंने अगर अपने साथ इसके साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की तो ये कहीं किसी और को ना जाके बता दे, कोई मेरा मज़ाक नहीं उड़ाने लग जाए। तो पहले क्या होता है कि उन लोगों को अपने विश्वास में लेना चाहिये, हमें उनको कम्फ़र्ट उ दिलाना चाहिए कि ठीक है, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम ये किसी को आगे जाके अ, म शेयर नहीं करेंगे और वो विश्वसनीयता बनाए रखनी चाहिए क्योंकि अगर वो हमें कुछ बता रहा है, अपनी वो निजी बातें बता रहा है, तो इसका मतलब वो हम पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहा है और अगर उसका एक बार ट्रस्ट ब्रेक हुआ तो फिर वो उसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, वो किसी और पे ट्रस्ट नहीं कर पाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन मतलब उनसे फ्रेंडली बिहेवियर करूँ, उनकी बातों को समझूँ, ऐसा वो क्यों हो क्यों हो रहा है, अगर वो किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो उनको मैं गाइड करने की कोशिश करती हूँ कि आप ऐसा नहीं, ऐसा कीजिए, तो आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी।
हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ। जी, जी, जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है और जैसे कि हम जिस परिवेश में रहते हैं अ, भारत हम देश में रहते हैं और यहाँ पर अक्सर ज़्यादातर लोग वही होते हैं जो <smacks lips> अ, खुद का दर्द खुद पालना चाहते हैं, नहीं बताना चाहते हैं किसी को, तो जब ऐसा कोई व्यक्ति हमारे परिवार में होता है जो अपनी बातें, अपनी भावनाएँ खुद तक अ, रखना चाहता है, वो नहीं बताना चाहता है किसी को, तो एक परिवार के सदस्य के नात हम इससे किस तरह से प्रभावित होते हैं, ये जानते हुए कि वो व्यक्ति अंदर उसके अंदर कुछ ऐसी बात पल रही है लेकिन वो बता नहीं पा रहा है, तो हम इससे कितना प्रभावित होते हैं?

जी हाँ, इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं, जैसे अ उम, हमें लगता है कि कई बार हमारे फैमिली पर्सन है, वो चाहते हुए भी कुछ चीज़ें नहीं बता अ, पा रहे हैं, कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं, वो जल्दी किसी से बातें शेयर करना पसंद नहीं करते हैं। उनको कितना भी बोला जाए, कितना भी कॉन्फिडेंस में लिया जाए बट उनके अंदर एक कहीं न कहीं डर रहता है, कि कहीं मेरी बातें बाहर आ गई तो ये लोग मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, ये ये लोग मुझे जज करेंगे। तो ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए कि आप उनको धीरे-धीरे आप उनके साथ घुले-मिले, बातें करें, उनके साथ डेली बैठे, उनका डेली दिनचर्या जाने की कोशिश करें, उनको ऑब्ज़र्व करें। कई बार होता है कि इंसान बोल नहीं पा रहा है, लेकिन उनके अ, लाइफ स्टाइल, बोलने के तरीके काम करने के तरीके से हमें फील हो जाता है, कि अ, हो सकता है इनको इस चीज़ की टेंशन हो, तो उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करने की कोशिश करें। अगर आपको लगता है कि हाँ, ठीक है, मुझे ये सवाल उनसे पूछना चाहिए ताकि वो आपसे खुल के बात कर सकते हैं, तो आप उनसे पूछें कि डायरेक्टली पूछें आप उनसे कि ऐसी क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर रही हो, क्या पता थोड़े टाइम के बाद वो आपके साथ रहने के व अ, बात के अ, वो आपके साथ घुलना-मिलना शुरू करे और उ उसको लगे कि इसके साथ बात करना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, या उसको अम, शेयर करके ना दिल हल्का हो सकता है तो डेफ़िनेटली कुछ टाइम के बाद अ, क्या पता वो बातें शेयर करें आपके साथ। तो बेटर है कि लोगों की बातों को समझा जाए, सुना जाए।
जी, जी, जी। <smacks lips> हुँ, हुँ। जी। जी। जी। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। जी। जी, जी। बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है ये। जी। जी, तो आपका खुद का ऐसा कोई अनुभव है, जैसे कि आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति हो, और आपने उसको इतना ऐसा फील दिया हो कि वो आपसे कुछ भी बोल सकता हो और आकर उसने ऐसी कोई बात बताई हो, आपने फिर अ, उसको इस तरह से सहारा दिया हो? कोई आपका कुछ आपके साथ घटित कोई ऐसी घटना?